Eee, enggak sih, eee, kalau yang suami menegur atau orang lain mengingatkan itu enggak pernah, cuma jadi l-lebih kayak saya, e k kesadaran diri saya sendiri aja, karena jadi, eee, waktu itu pernah ada, eee, tetangga di sini ngajakin, eee, saya untuk ikut olahraga bareng dia gitu, kayak jalan pagi, gitu, terus ikut senam, gitu. Nah, setelah saya berinteraksi lebih dekat dengan tetangga ini, saya jadi merasa kayak lebih segar, lebih sehat, gitu. Da nggak hanya dari segi ini ya, kesehatan fisik, tapi bener-bener kayak mental itu jadi lebih segar dan ide-ide baru tuh dan mood juga itu sangat berpengaruh banget, loh.
Mhm, mhm. Oh, kesadarannya. Eh. Mmm, mhm. Mhm. Oh, ya ya ya. Mhm mhm. Oh, wah. Berarti, eee, ada perbedaannya ya, Kak, dibandingkan mungkin dulu yang cuman sama HP, berarti kan kalau HP biasanya kita ngomongnya cuman satu arah ya. berarti ya, Kak, kan, iya, satu arah.
Iya bener, be sebenernya HP bisa, bisa juga 2 arah, kayak misalnya balas-balasan pesan di WA juga bisa, cuma kan nggak nyata, gitu, dan kadang, eee, apa yang kita baca di HP itu bisa menimbulkan salah persepsi, gitu.
Mhm. Benar benar. Benar, benar. Bener juga sih, Kak, dan itu kan reaksi kan kadang-kadang juga nggak langsung ya, Kak. Kalau misalnya di nyata mungkin lebih langsung ya, Kak, kalau kita ngobrol sama tetangga, gitu. Nah, kira-kira apa sendiri sih mungkin tips Kakak tuh akhirnya bisa berubah, bisa sadar sendiri tuh kira-kira titik baliknya mungkin apa sih, Kak?
Nah, titik baliknya mungkin pas ketika, eee, teman saya mengajak, eee, ikut olahraga tadi itu ya, jadi saya ngerasa kayak lebih segar, lebih, eee, apa, lebih berenergi, terus sejak itu jadi saya kayak, eee, rutin gitu bareng dia, eee, ngelakuin olahraga jalan pagi, terus juga setiap sore-sore juga kan banyak juga ibu-ibu ngumpul gitu di a tempat saya gitu, jadi, eee, karena saya memang punya bayi juga kan, saya merasa bayi saya juga butuh udara luar nih, nggak boleh di dalam rumah terus, jadi kadang setiap pagi setiap sore saya ajak bayi saya itu untuk ikut berinteraksi dengan heeh, dengan orang lain biar dia nggak kayak saya dulu, gitu, yang pernah, eee, kayak stres <chuckles> dan, eee, apa, kayak e heeh, mood swing gara-gara, eee, di rumah terus, gara-gara main HP terus, gitu.
Mhm mhm. Mhm. Oh, ya. Benar mhm. Mhm. Bener bener benar. Untuk keluar, heeh heeh. Benar. Bener juga sih, Kak, heeh. Mari dan heeh. Nah, tapi pernah nggak sih Kakak mungkin sebelum-sebelumnya ini tuh menolak ajakan orang lain gitu, Kak?